Dimmi un po', vorrei parlare un po' di hobby in generale. Sto cercando di scovare qualche hobby interessante tra le persone, ma qual è il tuo hobby preferito? Come ci sei arrivata a scoprirlo e a portarlo avanti?
Sì? Allora, guarda, il mio hobby preferito è è un un hobby "sportivo," tra virgolette, perché si tratta del trekking in montagna.
Okay. <chuckles> Okay. Mh, bello.
Ehm, quindi diciamo che, ehm, cioè è è non non è uno dei classici hobby che può es può essere la che ne so, la pi
No, più che altro che non puoi fare neanche ovunque, perché devi esser si in zone mon di montagne. <chuckles> Esatto.
Esatto, non è la pittura, la scultura, che ne so, qualcosa che ti metti lì 5 minuti, magari as alla sera quando quando hai hai voglia di rilassarti. È una cosa che va
Mh. Esatto. È una cosa, comunque, che va un po' organizzata. Mh.
Sì, va organizzata anche perché io vivo in una città grande, ve vivo a Milano, quindi no non è propriamente, diciamo, vicino a sogna comunque anche se si trovano montagne anche a 1 ora.
Okay. Bisogna raggiungere esatto. Esa
Però, insomma, bisogna i organizzarsi sicuramente prima.
Ma questa passione, hobby, del trekking in montagna, ti è nato da poco o è qualcosa di familiare che ti è stato insegnent insegnato? Per dire.
No, guarda, allora Sì, allora io s appunto, vivo vivo qui ma, ehm, sono di origine trentina, per cui, ehm, diciamo che, ehm, sono stata in mezzo alle montagne per, mhmm, i primi beh beh, per i se non altro, per i primi 20 anni di vita. Per cui, fin da fin da piccola, diciamo che c'è stato u un'immersione anche in questo tipo di di di esperienza, perché comunque
Ah, okay. Tutta la vita, suppongo. Allora, sì. <chuckles> Allora, dopo 20 anni allora potremmo quasi dire che sei anche un esperta del della u cioè, conosci tutta la zona montana del Trentino, suppongo. <chuckles> Ah, okay. <laughs>
Vabbè, ehm, allora quello que quello è difficile, eh, perché è veramente difficile: ci sono veramente tantissime valli, tantissime mi luoghi molto pelli. Ma, mhmm, comunque la passione, diciamo, ehm, me l'ha trasmessa la mia famiglia, in particolare mio papà, perché comunque fin da piccoli la e parliamo, insomma, di di tempi in cui non c'erano magari tutte le occasioni di socializzazione e di ehm, come dire, di di di passatempi che posso esserci ora per per i bambini, che poss cioè, adesso, che ne so, c'è il laboratorio, l teatro, uhm, che nen la domenica l le le le le giostrine, le co cioè, ci sono un ansar sacco di roba, esa di di di cose, anche qui, mhmm, far passare il tempo anche ai bambini, magari, diversamente. Diciamo che ai miei tempi, parliamo degli anni '70, ehm, e era più immediato fare la la gita in montagna, ecco. Quindi, uscire, la passeggiata, la gita in montagna. Quindi fin da piccola, diciamo che, ehm, mhmm, venivo portata, ecco, a a camminare, comunque, a fare breve camminate in montagna, che poi son diventate sempre più, uhm, strutturate, sempre più lunghe, e poi sentie segu sì, sì, s sicuramente.
Mh-mh. Immagina Mh-mh. Chiaro. Sì, sì, sì. C'è più possibilità di hobby e passatempo adesso, okay. Certo, certo. Uscire, e a gita in montagna, cer Mh-mh. Mh-mh. E anche complicate, sì. Perché, mhmm, vanno a gradi di difficoltà, giusto, le le passeggiate in montagn passeggiat
Sì, sì, sì, allora, sì. Eh, beh allora, anche se, ehm, voglio dire, quella è una scelta personale poi di, ehm, passare su, magari, dei percorsi che che, mhmm, ehm, possono comprendere delle ferrate o comunque delle cose che sono un po' più difficili no, no, no.
Mh-mh. Eh, infatti volevo chiedertelo se eri arrivata anche allo step delle ferrate nei tuoi trekki
No, no, quello no, quello no perché comunque, va beh, ehm, non no beh, adesso come adesso, non mi sento ne neanche pre ehm, fisicamente pronta perché ho avuto, appunto, qualche difficoltà fisica alle ginocchia, per cui no non non sarebbe proprio il caso. Ma
Okay. Okay, è giusto te riposarsi e non rischiare, quindi, sì.
Sì, no, ma poi perché, comunque ci vuole una preparazione che andrebbe fatta con mhmm, inizialmente co' una guida esperta, ecco, diciamo; perché fino a un certo punto ci puoi arrivare da solo, co facendo degli dei delle cose a gradi, informandoti da solo, poi, dopo una certa
Mh-mh. Chiaro, chiaro. Dopo è necessario essere accompagnati.
Sì, sì, assolutamente, perché altrimenti diventa veramente pericoloso, ecco. Ehm, però diciamo che, insomma, n è chiaro che negli anni, ehm, sono cambiate molte cose rispetto a quando ero piccola, sia come ec s come, diciamo, ehm
Mh. Certo.
d tipologia di di di di persone che che frequentano la montagna, ehm, soprattutto negli ultimi tempi.
Sì. Ma più eh, più che altro, per quanto riguarda le altre persone, hai percepito anche un aumento di questa passione per il trekking in montagna, o bene o male è rimasto costante?
Sì, assolutamente. No, no, quello sì, quello sicuramente negli anni e, soprattutto io credo che, ehm, la famosa pandemia abbia influito i su questo, nel bene e nel male, ecco, diciamo, perché nel
Okay. Risvegliato, sì. Mh-mh. Eh, fatti io porrei sapere cosa ne pensi di questo aumento di persone, perché non sempre, magari, è bello andare a fare un trekking in montagna e vedere il triplo delle persone di cui eri abituata.
Sì allora, ehm, guarda, allora io, ehm, questa mia passione l'ho trasmessa a mio figlio, ecco, nel senso che p so' stata un po' ferma per n po' di anni, ecco, e dopodiché, insieme a lui, l'ho riscoperta di nuovo e abbiamo iniziato ad andare a ma l io l'avevo un po' abbandonata perché, appunto, non avevo nessuno con cui andare, essendo poi qua, mhmm, in città. Ehm
Mh-mh. Bene, ottimo. <chuckles> E quindi hai detto: "Trasmettiamolo a mio figlio, così ci vado con mio figlio!" <chuckles>
Sì, ho uhm, c'ho provato, e a lui è piaciuto molto, diciamo. Abbiam par p pa siam partiti col de del delle passeggiate, e dopo dopodiché, siamo arrivati anche a su sua richiesta a, uhm, vedere dei percorsi più mhmm, più lunghi, più in pendenza, più di cont con più dislivello, un plu mhmm, mhmm, che raggiungano insomma anche delle r dei dei posti più più più impervi, anche meno frequentati.
Beh, è una bella cosa, sì, sì. Bene, bene. Quindi, comunque, un'evoluzione anche proprio nella difficoltà del della passione.
Sì, da quel punto di vista sì; sempre, però con una una parte, cioè diciamo, ludica e molto italiana, che è quella del del cibo. Perché, ehm, diciamo che il premio per chiunque va in montagna è arrivare a un rifugio, quindi trovare del del buon cibo, trovare una bella birra, ecco, quelle cose lì. Ecco, diciamo che a ehm, questo per mio figlio, che è un diciam, buongustaio, è stato anche un motore, <chuckles> ecco perchè, ehm, per per farlo arrivare
Mh-mh. Certo. <chuckles> <chuckles> Esatto, e farsi la scorpacciata. <chuckles> Esatto. Mh-mh. È stata un'ottima motivazione per arrivare che poi è una motivazione sia per iniziare, sia per arrivare poi quando hai già iniziato. <chuckles>
Sì, sì, sì perché Sì, per arrivare, perché comunque, va beh, a parte e cioè, la cosa principale è proprio è la, mhmm, no ci sono vari livelli, insomma, c'è il livello della del dell'impegno fisico, i livello della fatica, che comunque si fa e che, ehm, deve avere un fine, eccheco e che è quello t comunque di usufruire di paesaggi molto belli, ehm, e poi e appunto di arrivare, comunque, a una una meta che può essere, che ne so, il classico laghetto di montagna, piuttosto che la cima, proprio la famosa cima, e poi il
Mh-mh. Mh-mh. Sì, certo. La la vetta, sì, sì. Poi c'è anche l'impegno proprio mentale, inteso n la il sapere che magari un percorso dura tante ore e trovare, in un certo senso, la voglia di stare fuori e farlo per tante ore.
Sì. Certo. Quello ecco, quello si riaggancia un po' col discorso del della preparazione e del e delle persone che si sono avvicinate, magari, negli ultimi anni. Ecco, allora la preparazione fisica è molto importante, cioè essere consci di del delle proprie possibilità, perché è chiaro
Certo. Mh-mh. Sì, che non è una passeggiata in pianura o in cinne okay.
No, esatto, esatto perché magari, uhm, uno legge: "Ah! Trekking facile," <chuckles> però, ehm, l problema di questi esatto, facile per una persona che fa trekking, non per una persona che l fa la passeggiata di, ehm, 500 metri nel parco come suo sport, ecco. E purtroppo questo, ehm, ha avvicinato, insomma, il fatto di, mhmm di avere una anche una sovraesposizione sui social, magari. Ehm, quindi, mhmm, vedere de ehm, prender con leggerezza, ehm, de delle cose che magari veniva presentate, mhmm, molto belle, molto coinvolgenti e tutto quanto, però, che erano de uhm, dedicate a persone che, ehm, già avevano una preparazione. Alcune persone, invece, senza preparazione, si sono poi buttate in questa cosa, ehm, e erroneamente, e purtroppo ci sono pap tante cose da tener presente, in primis le l'attrezzatura che, ehm, è fondamentale.
<chuckles> Facile per una persona che fa trekking. <chuckles> Achei. Esatto, esatto. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Erroneamente, perché mh. Certo.
Perché chiaramente, ehm, un conto è andare a fare una u una passeggiata, che so, g giro lago, <scoffs> e un conto è fare una anche u un anche un dislivello minimo, come può essere di 200, 300 metri, ehm, è comunque un dislivello su sentiero, su sentiero quindi, esatto, ci vuole l'abbigliamento e e anche il fatto che comunque la montagna, ehm, non è la pianura, non è la città, è un posto dove spesso cambia tempo, magari all'improvviso, ehm, esatto, uhm, c'è la possibilità magari di prender l'acqua, quindi di bagnarsi, poi avere troppo freddo, non riuscire a andare avanti, eccetera, quindi avere tutta una preparazione anche dello zaino, che è fondamentale
Mh-mh. Bisogna c sapere cosa bisogna portarsi e anche, magari, l'abbigliamento è molto importante. Nel giro di poco tempo, certo. Mh-mh.
ehm, e anche dalla preparazione, comunque, di di appunto del de di sapere che percorso fare e di sapere come viene segnato, ehm, che spesso può succedere, appunto, che non sia segnato benissimo, perché, purtroppo, ecco
Certo. Eh, e quindi anche il fatto di perdersi, bu conoscere la zona è importante. Mh-mh.
Sì. Sì, sì, sì, no, ma proprio anche allora, adesso con con internet c'è la possibilità di avere veramente tantissime persone che
Certo, dipende se c'è connessione o no, quello diventa poi un altro problema secondario di conseguenza, <chuckles> eh.
Sì, però Quello sicuramente, però c'è la v anche, mhmm, cioè diciamo, che la pre questo fa parte della preparazione pre pre pre-gita, pre-trekking, eccetera, pre-uscita, c'è anche quello di potersi informare tramite internet ep su, uhm, v uhm, persone che ehm, appassionate, che hanno fatto vari percorsi, che li caricano e che te li spiegano proprio passo passo quasi
Preuscita, sì, sì. Ci siamo capiti. Mh-mh. Okay.
e che quindi, ehm, sarebbero mhmm, sarebbe utile scaricarsi e tenerseli, insomma, in modo da da avere soprattutto per chi magari è meno avvezzo poi a orientarsi, avere proprio, uhm, mhmm, per per poter saper cosa fare a un certo punto, ecco. Ehm dimmi.
Chiaro. Ma sì, sì. Di mal ti volevo chiedere una curiosità al volo, che t mhmm, mi è venuta in mente: prima avevamo menzionato il fatto che, anche tu l'hai detto, me l'hai confermato, che è diventata una passione sempre più presente anche tra le persone, quindi tante persone ci vanno. Non ho ben capito se: ti piace come cosa, perché magari, uhm, dà merito a un'attività, a un hobby come questo, o non ti piace, perché ti piaceva di più come era prima, quindi più in pace con meno persone.
Sì. Sì. Allora <exhales> Sì. Sì e no, <chuckles> sì e no, perché, allora il no è, appunto, questo ultima cosa di cui parlavamo, cioè il fatto che ci siano, purtroppo, troppe persone non adeguatamente preparate che, ehm, creano anche disagio agli altri, ehm, e e e tutto.
Mh. Okay. Ma secondo te queste più persone causano un problema anche a livello ambientale, o bene o male, sono tutte, lo stesso, rispettose?
Sì, sì, sì, sì, sì no, no, no, ecco, da questo punto di vista, assolutamente, perché appunto, ehm, cioè andare in montagna significa anche amare l'ambiente, a e e volerlo conservare così com'è. E quindi cioè, mhmm, sicuramente c'è stato magari anche un aumento di rifiuti, piuto comportamenti non molto, ehm, ade rispettosi, ecco, sia per quanto riguarda il discorso di ambientale, sia per quanto riguarda il discorso di i del rispetto proprio per le per le altre persone e comunque, anche per la difficoltà che c'è anche per chi ci lavora, ecco. Perché penso, per esempio, ai rifugisti, ehm, che in alcune in alcune località magari, ehm, portano su ancora le cose a braccio o con delle rotazioni di elicotteri o ro molto costose. Quindi, diciamo, hanno delle delle, mhmm, è è un è n'ambiente di cui no non è che si può trovare tutto, e non si può trovare, ehm, diciamo, uhm, e no non è scontato che che che ci sia, ehm, un'organizzazione da da da ristorante, ecco, o comunque da albergo.
Esat Certo. Corretti. Mh. Certo, certo. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Capisco. Certo. Ah beh, ovviamente, perché comunque parliamo di una zona un po' più ostile, sia il raggiungimento, sia la fornitura. Mh.
Ah, ecco, perché, mhmm, ala, ci son Sì, no, ci son sì, sì, sì, esatto. Ci son posti e posti, nel seno che ci so capita che ci sian dei rifugi, appunti, dove si si può arrivar cioè, c'arrivano con dei dei fuoristrada o comunq con con dei de delli dei mezzi che possono, ehm, c mhmm, essere usati tutti i giorni; ci sono dalle altre ehm, degli altri posti dove, ehm, si va si va ancora a spalla, ecco, insomma, e quindi, ehm, diciamo, fanno un car un carico iniziale della stagione di di
Mh-mh. Mh. Certo, capisc Bisoi ehm In generale, bisognerebbe evolvere anche un po' la mentalità delle persone per capire dove si trovano in quel momento e accettare determinate situazioni che non trovano, magari, casa.
Esatto. Esatto. Sì. Sì, sì, sì. Esatto, esatto. F solo che, purtroppo, il il social, questo, secondo me, ha fatto un po' un po' del male, ecco, da questo punto i vista, perché, ehm, cioè, mhmm, ecco, come <chuckles> come ben si sa, non tutti, ehm
Mh. Rovina, eh. Sposta troppo le masse.
Sì, ma non tutti capiscono quello che vedono, ecco, nel senso che anche se una cosa viene presentata b adeguatamente, ehm, cioè, l tu l'analfabetismo funzionale, come si suol dire, ehm, somma, a volte la fa la fa da padrone, nel senso che: "Ma, che bello questo posto! Oh, che bel paesaggio! Ah, che bello voglio andarmi a fare una foto," però poi, ehm, cioè mhmm, si tralasciano delle cose che, ehm che per magari, per una persona sono fondamentali, e poi non va a trovare lì, e che per cui dopo si lamenta o comunque diventa un'esperienza, magari, no non piacevole, ecco, pe' se stessi e anche per per gli altri.
Mh. Okay. <chuckles> Certo. Mh. P pe' gli altri. Ma pensi che, mhmm, mhmm, l'eventuale aggiunta, come magari è già successo in alcuni posti, di una tassa d'ingresso, mettiamola sotto questi termini, possa, mhmm, aiutare la situazione, sia per, magari, la pulizia dell'ambiente, sia magari per limitare l'ingresso delle persone?
Sì. Sì. Mh. <exhales> A allora, s sì e no. Eh, allora guarda, la tassa, può servire appunto per avere i fondi per pulire; però, ehm, allora, di g generalmente chi è disposto a pagare per qualcosa è perché vuole, ehm, p pretendere qualcosa, ecco. Per cui siamo proprio nella nell'ottica, secondo me, un po' un po' diversa de della rispetto a quello che eve intendo io.
Mh. Un serviz Cer Hai ragione. Mh. Mh. Mh. Poi, magari, molti potrebbero tirare in ballo anche quel discorso, definiamolo etico, cioè: un luogo naturale e pubblico non puoi metterlo a pagamento e privatizzarlo, in un certo senso. Mh.
Sì. Quello quello anche, quello anche sicuramente, però, ehm, cioè abbiamo l'esempio delle spiagge che sono, ehm, da sempre in da noi in a pagamento per cui, somma, lì ci sarebbe da aprire tutto un altro un altro capitolo molto grande, sì, sì, sì, assolutamente.
Che sono pre molto privatizzati negli ultimi anni, esatto. Un'altra inchiesta. <chuckles> Esa Ma, tutto sommato, uhm, attualmente, quanto quanto dedichi a questo tuo hobby? Perché, alla fine all'inizio lo avevamo definito un hobby. Sì?
Guarda, sto sto ricominciando, sto ricominciando perché, appunto, mi son dovuta fermare per motivi fisici e ho ricominciato quest'estate. Diciamo che la mia idea sarebbe quella di andare almeno 1 volta al mese, <chuckles> pros prossimamente.
Mh. Bene, bene. Beh è un'ottima media, la vedo un'ottima media. <chuckles> Guarda, ti ringrazio per avermi condiviso questa tuo questa tua passione, mi ha fatto molto piacere sentirla, sinceramente.
Ecco. Grazie a te.
Ciao.